Ayan tama.
'Di ba? Kasi hindi naman araw-araw tayong kamahal-mahal eh, 'di ba, lagi lahat tayo merong meron talaga tayong hindi magagandang ugali lahat at may mga nagagawa tayong hindi natin sinasadya, pero nakakasakit tayo 'di ba. Pero kung pipiliin mong piliin yung tao na yun araw-araw, 'di ba?
Sang-ayon ako d'yan. Oo. Mm. Tama. Sang-ayon ako diyan.
Kasi ikaw kunyari naisip mo sa sarili mo na, "Ay parang ayoko sa kanya kasi ganito siya." Pero 'pag naisip mo na, "Sabagay hindi lang naman lahat naman merong kapintasan sa isa't-isa so, 'pag naghanap ako ng iba makakakita rin ako ng kapintasan nila na hindi magandang ugali." So, walang mangyayari kasi ang mangyayari niyan, hahanapin at hahanapin mo lang sa iba lagi 'yong pagkukulang, kasi lahat naman 'yong pagkukulang so para sa akin, kailangan talaga 'yong contentment. 'Yon yung number 1 sa akin, 'yong pagiging kuntento kasi ang love madaling i madaling matutunan niyan para sa akin, ah, lalo kung 'yong taong kasama mo at 'yong taong partner mo, eh, ipaparamdam sa 'yo na kamahal-mahal ka at dapat mo rin siyang mahalin, madaling matutunan pero 'yong pagiging kuntento para sa akin 'yon 'yong pinakamahirap.
Mm. Oo. Ayan, mahalaga rin 'yan. Mm. Oo.

Oo, sang-ayon ako 'tsaka siguro ano 'yung sa sitwasyon niyo, binaba niyo rin yung pride ng isa't isa, 'tsaka 'yun 'no, na humantong din sa paghingi ng tawad sa isa't isa. Kasi 'yan din 'yung mahirap kapag, hindi, ikaw may mali, ikaw 'yung humingi ng tawad, ikaw yung ganito ganiyan. Wala, parang walang patutunguhan lalong lumalala kapag wala talagang 'pag mataas yung pride ng bawat isa na walang nagpapakumbaba. Mm.
Hmm. Mm. Mm. Hmm. Kaya nga, eh, kaya sobra talagang 'saka ay, alam mo ba 'yun 'yung mga simpleng bagay na dapat mong gawin para lalo kayo sumaya. 'Yung pagiging bukas sa isa't isa na sabihin n'yo agad i maganda o hindi man 'yung nararamdaman niyo sa isa't isa, kailangan maging bukas kayo kasi, sa simpleng bagay nagsisimula lahat ng problema, eh.
Oo. Ayan. Oo. Tama. Diyan tapos diyan na lumalaki yan kasi, ah, pinalagpas lang bina ano lang, na overlook lang, ah, ta's mayro'n na pala siyang nararamdaman nakimkim na 'di ba?
Mhm. Kaya nga tama 'yan. Kaya, ako masasabi ko bilang ako nasa relasyon ako, iba talaga ang nagagawa talaga ng mga komunikasyon 'yong mga simpleng bagay na pagpapa pagpahalaga kung paano mo siya mahal, pagpapaalala kung paano mo siya minahal 'di ba?
Mm. Ay, hala. Totoo. Siguro 'yung mga simpleng bagay na 'yan 'wag nating sabihin lang simple 'no. Minsan kasi, 'yan 'yung ano, eh, nalu look forward na talaga na overlook natin 'yan, hindi natin binibigyan ng pansin kasi, wala naman 'yan, okey lang ,yan. Parang sige, oo 'yun lang, eh, 'di ba? Eh, hindi natin alam na ayun nga 'pag naiipon talaga 'yan 'di ba, sige, ah, gulat ka na lang isang araw ganito na pala, naipon na lahat.
Mm. Mm Para 'yun lang, oo. Tama. Gano'n na pala yung nararamdaman mo, oo.
Oo, kasi pinabayaan mo lang 'di ba, parang pinalagpas mo lang hindi mo in-address ng maayos yung problema.
Hmm.